Ya, şöyle söyleyebilirim, yaşadığım sorunlardan bir tanesi de aslında, eee, bazı durumlarda ciddi anlamda, ııı, kendimi yetersiz hissetmeye bağlı, eee, gelişen durumlardan ötürü herhangi bir şekilde, eee, harekete geçememe durumum var. Yani bu harekete, evet, eee, bu harekete geçemememin sebebi de aslında, yani, biraz daha endişe, kaygı, ııı, ve yaşadığım aslında z ııı, sıkıntılardan ötürü de e, ister istemez yaşdın yaşın da vermiş olduğu etki var. Yani, artık, böyle, biraz daha garantici tabiri caizse hareket etme durumlarımdan dolayı da, eee, bu durumla karşı karşıya kalıyorum. Yani, bu hissin de aslında uzun zamandır beni böyle, eee, ciddi anlamda, eee, hem mental açıdan da yorduğunu gördüm hem de hayatıma o kadar empoze etmişim ki, hani, iii, herhangi bir yapacağım, ııı, bir iş veya örnek veriyorum planladığım bir durum veya, hani, belirli bir, eee, kı durumda bile, hani, bu hissiyatı sürekli, hani, böyle, ist eee, ister istemez hissediyorum ve hissetmeye de devam ediyor devam ediyorum. Bilmiyorum, ne yapacağım açıkçası. Hani, böyle, eee, hem güzel tavsiyelere hem de böyle güzel desteğe de aslında ihtiyacımın olduğunun da, eee, farkına vardım.
Öyle mi? Hı hı. I hı. Hı hı. Anlıyorum, evet, bu yaşadığın bazen, emm, bir işe başlamak aslında çok basit görünebilir ama senin de yaşamış olduğun böyle bir yapamama, harekete geçememe belki de, emm, zaten yeterli değilsin kandırmacası kendini ve zaten başaramayacaksın gibi düşünceler insanı aşağı çekebilir. Bu çok yaygın bir durum. Bunu birçok insanın yaşadığını bilmek ist bilmeni isterim öncelikle. Emm, yetersizlik duygusu burada çoğu zaman, eee, belki geçmişten gelen bazı kırılma ol olabilir ya da yorgunluk olabilir. Belki de eleştirileri, eee, gö göze alamamak olabilir. Senin de söylemiş olduğun. Herkeste farklı örüntüler olabilir. Bunun yaşla da ilgisi olduğunu söyledin, sen konuşmanda, daha böyle bir, garantici bir şekilde yaklaşmak istiyorsun. Acaba bu durumla ilgili biraz daha mesela bu yetersizlik hissi en çok hangi alanda ortaya çıkıyor? Sosyal ilişkiler mi? Bir proje mi, iş hayatı mı ve senin korktuğun şey aslında burada ne olab bir yapamamak duygusu mu mesela?
Evet. Doğru. Maalesef. Yani. Hı hı. Ya, şöyle söyleyebilirim, hayatımın her alanına, eee, böyle, ne yazık ki empoze olmuş durumda. Örnek veriyorum: Yani, eee, sabah çıktım diyelim işte, eee, bir markete gidiyorum. Yani markete giderken bile mesela örnek veriyorum: Ye işte, bazı kaygı durumları oluyor. Çünkü ben yurt dışında yaşıyorum. Aynı zamanda, eee, uzun zamandır da yaşadığım için aslında, hani, böyle, market alışverişimi yaparken, mesela kasiyerle iletişimde bile, böyle, hani, örnek veriyorum: Ok onların konuştuğu dil konusunda bazen yetersiz hissedebiliyorum. Yani, bununla alakalı da, hani, mesela şunu da söyleyebilirim, hani, eee, özellikle son dönemde biraz daha böyle pratiklerle, hani, geliştirdim. Özellikle de bu, hani, eee, yetersizliğimin üzerine de gitmeye çalışıyorum. Ama, e, gelip gördüğümüzde bazen böyle, "A, biş farklı bir şey mi diyecek?" işte, mesela, bir şey anlatıyor, anlamıyorum. Hani, bazen, böyle, işte, tepkilerim farklı olursa yine, hani, karşımdaki insan da bu sefer, "Ya, anlamıyor da, işte, hani, dalga mı geçiyor." mantığıyla düşünebiliyor. Hani, mesela, en basit gündelik hayatımda yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi bu. Veya, işte, mesela, telefon çalıyor, örnek veriyorum. E, zaten ben yabancı birisiyim. Hani, bu dili de yeterli bilmiyorum. Hani, bu sefer mesela anlatıyor anlatıyor. Hani, diyorum ki, hani, "Eee, İngilizce konuşabilir misin?" mesela, işte, "Hani, ben bu kadar, hani, iyi bilmiyorum." Tak, mesela suratıma telefon kapanıyor gibi. Yani, bu en basitinden mesela, hani, bun konuda ifade edebilirim açıkçası kendimi.
Hı hı. Tamam. Hıı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Anlıyorum. Tamam. Hımm. Evet, yabancı bir ülkede yaşamak ve yaşadığın ülkenin diline çok fazla hâkim olmamak da çok yaygın bir durum. Çok endişe yaratabilir. Eee, bu, birçok insan bu süreçten geçiyor aslında ve sen konuşurken, eee, karşıdaki kişi de senin, eee, o dile hâkim olmadığını anlayabiliyor. Böyle durumlarda belki ben, eee, dilden dolayı değil de, eee, ben, eee, belki yeterli cümleleri kuramıyorum gibi düşünceye kapılmalarından endişe ediyor olabilirsin. Eee, onlar da bunun farkında yabancı dil konuştuğunun, aslında bu yüzden biraz rahatlaman gerekiyor, eee, ve, eee, benim sana tavsiyem burada küçük günlük temaslarla dili hayatın doğal akışına dâhil etmen olabilir. Yani, mesela tam konuşamıyorum baskısından boyu bu ama bu dil zaten bir anda küçük küçük, böyle temaslarla senin geliştirebileceğin bir şey. Eee, aynı durumlarda aynı cümleleri kura kura, eee, belki biraz daha, eee, öz güvenin, eee, olabilir. Böylece öz güvenin artar. Eee, doğal bir refleks hâline de gelebilir. Eee, belki de bir planlama yapabilirsin. Belki, şuna ne dersin? Mesela markete gidiyorsun, o markette kuracağın cümlelerle ilgili kafanda önceden, çünkü bir anda senin konuşman gerektiği, sıra sana geldiğinde heyecanlanıp konuşamayabilirsin, "A, zaten belli ettim dile hâkim olmadığımı." diye endişe etmek yerine belki kafan daha da hazır cevap olabilirsin. Ne dersin bu işe yarar mıydı sence?
Doğru. Evet. Değil mi? Ne gibi? Kesinlikle. Yani, denediğim durumlar oldu, mesela örnek veriyorum fatura ödeyeceğim, mesela. Hatta, yani, bugün yaşadım, yani, eee, gittim, hani, eee, fatura ödemeye gitti gidiyorum. Hani, dedim ki fatura ödemek istiyorum. Anlattım, işte. Bu sefer başladı anlatmaya ama, ya, şimdi, şöyle de bir şey var. Hani, benim kafamda kurduğum şeyler oluyor. Yani, mesela soracağı sorular veya paylaşacağı şeylerle alakalı, burada ön hazırlık yaptığımda da bazen yine bu tık bir tık böyle sıkıntı yaşayabiliyorum ama soru da şu, mesela, eee, örnek veriyorum soracağı veya paylaşacağı şeyi karşımdaki kişi daha farklı bir şekilde de sorabiliyor. Yani, benim bilmediğim yerden geliyor. Yani, örnek veriyorum, işte, bir kampanyadan bahsedecek ve ben bu kampanyayı aslında belki de istemediğimi belirteceğim ama, hani, burada farklı bir tarzda söylediği zaman ve benim bilmediğim cümle, kelime veya anlam kuramlar olduğu zaman da, mesela, ben yine tabiri caizse böyle kalıyorum. Hani, bu sefer de yine yine aynı duruma geliyorum ve diyorum ki, işte, "İngilizce biliyor musun?" Hani, "İngilizce daha iyi konuşabilirim." şeklinde ama bunun şöyle de bir şeyi var. Gerçekten onların dilinde hem iletişim sağlamak istiyorum hem de öğrenip keşfedip aynı zamanda da, hani, hafızamda yer alsın istiyorum. Ama gel gördüğümde, işte, farklı bir tabir olduğu zaman ben tekrardan, eee, aynı döngü içerisine o sarmal döngüye aslında girmek zorunda kaldığımı da, eee, günün sonunda yine, veya, işte, o işlemin sonunda görüyorum. O biraz beni, böyle, aslında nasıl diyeyim, eee, üzebiliyor. Yani, hani neden bu kadar yetersiz kalıyorum? Yani, aslında öğrenmek istiyorum ama bununla alakalı neler yapmam gerekiyor artık? Bir an önce de, eee, yani, günlük hayatımda en azından, hani, çok zorlanmak istemediğim, eee, bir raddeye getirmek, eee, aslında benim için önemli olan şeylerden de bir tanesi.
Öyle mi? Nasıl? Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Aham. Evet, eee, bu durumda aslında ben yetersizim yerine, ben henüz o kadar, eee, ilerletemedim bakış açısına sahip olabilirsin. Eee, İngilizce konuşmaya davet ediyorsun onları. Anlıyorum ki İngilizceye çok daha hâkimsin. Ancak İngilizceyi de bu seviyelerden geçerek öğrendiğini hatırlayabilirsin mesela. Dili şöyle düşünebilirsin, on on bin tane kelime olduğunu düşünelim. Aaa, dil kelimelerden ibaret değil tabii ki, belki cümleciklerden, cümlelerden ibaret öğreniliyor ama o kelimeler, o cümlecikler, böyle, eee, ortada bir tane, eee, çember var. Eee, çember, yani, böyle, tam şekilli olduğunu düşünme. Orada senin omurilikten hemen aklına gelen, böyle, hiç düşünmeden laps diye konuşabildiğin kelimeler. Biraz daha dışında, biraz düşünerek hatırlayabildiklerin var ve en dışarıda henüz öğrenmediklerin. Sen aslında en dışarıdan kelimeleri o, en içerideki çembere doğru çekerken, ortadakile boşluktakileri de en içeridekilere çekiyorsun ve bu her kullanımında biraz daha yaklaşıyor, emin ol. Belki o zaman doğru kullanamadın ama bunu hatırlayacaksın ve beyninde yer ediyor. Bir sonrakinde daha fazla hatırlayacak duruma geleceksin ve, eee, özellikle hatırlamakta zorlandığın kelimeler varsa, belki, eee, o kelimeleri kullanacak ortamlara kendini sokabilirsin. Örnek vermek gerekirse, eee, süpermarkette çok kullanılacak kelimelerde zorlanıyorsan o gün, eee, sırf bu kelimeleri pratik etmek için süpermarkete gidebilirsin. Bunu deneyebilirsin. Ayrıca yabancı bir ülkede konuşurken akıcılık ya da kusursuz gramer değil, anlaşılabilir olmak esastır. Bence iletişimi orta noktaya koymak, yine o şekilde kendini zorlayarak çat pat, böyle, tarzanca gibi de yalan yanlış da olsa karşı taraf seni anlıyorsa, bence senin için bu bir başarıdır. Böyle bakış açını değiştirmek ister misin?
Hı hı. Evet. A! Doğru. Hı hı. Doğru. Değil mi? Haklısın. Haklısın. Aslında, yani, bu şekilde düşünmedim, evet, yani. Bazen, eee, bazı durumlarda, diyeyim, yani, belirli durumlarda, aslında, çok güzel konuştuğumu da biliyorum, yani. Hani, herhangi bir etkinlik, parti veya ortamlarda, hani, bunun sebebiyetinin, aslında da, hani, olmasının, eee, az çok tahmin edebilmişsindir. Ama, hani, böyle, günlük hayatıma da o şekilde ki hani, bir de şöyle bir durum var: Yani, hani, sadece o konuda, mesela, buradaki dili değil, aynı zamanda İngilizceyi de bu sefer, eee, çok çok, çok daha iyi şekilde konuştuğumu biliyorum, hani, öyle de bir durumla karşılaştım. Eee, ama, ııı, bahsettiğim, mesela, evet Yani, örnek veriyorum, sadece o gün, mesela, markete gideceksem veya, işte, fatura ödeyeceksem veya, işte, eee, herhangi bir konuyla alakalı bilgi dediğin aslında, hani, o anlık olarak onun üzerinde çalışma. Yani, bunu aslında çok düşünmemiştim. Evet, öncesinde, böyle, hazırladığım, böyle, bazı durumlar oluyordu. Orada da bazen tıkandığım oru oluyordu ama, eee, bu fikri, aslında, daha çok beğendim. Hani, mesela, markette, işte, alınırken, eee, herhangi bir ürün temini, işte, ricada bulunma veya, işte, kasiyerle iletişim falan, eee, bunlarla, evet, basit bir şekilde ilerlediğimde, aslında, sanırım, eee, daha iyi sonuç elde edebileceğimi, hani, senin paylaştığın bilgilerle de aslında, eee, öğrenmiş oldum diyebilirim.
Harika. Hı hı. Mutlaka. Süper. Güzel. Hı hı. Çok güzel, eee, dili öğrenmeyi hızlandırmak adına bir tavsiye de şu olabilir: Eee, bir konuyla ne kadar çok ilgileniyorsan, o içerikle ne kadar çok ilgileniyorsan, o dili daha çabuk öğrenebiliyorsun. Eee, eğer ilk, aynı, ııı, dil bilgisini ya yapısını, ya da a aynı cümle yapısın ilgini çeken bir konu özelinde öğrenirsen, eee, bu sefer çok daha akıcı hâle gelebilirsin. Eee, çünkü orada konu daha çok ilgini çektiğinde beynin ekstra bir performans sergiliyor. Oradaki nöronlar arasında iletişim nörotransmitterlerin gitmesi, eee, hareketi çok daha hızlı olabiliyor, orası ısındığı için. Bunu da tavsiye edebilirim. Ayrıca, eee, hiçbir zaman unutmaman gerekiyor bence. Eee, her yanlış cümle seni, eee, bir sonraki doğru cümleye, daha doğru cümleye götürecektir. Sen yeter ki iletişimde kal, iletişim kurmak için mükemmel değil, cesur olman yeterlidir.
Evet. Evet. Ben de öyle düşündüm şimdi. Evet, yani, eee, senin bunları bahsetmen, paylaşman, açıkçası biraz daha benim hem, eee, normal iletişimdeki öz güvenimi de arttıracak diye düşünüyorum. Hem aynı zamanda da, hani, bu paylaşmış olduğun bilgiler zaten kıymetli. Eee, çünkü olması gerekenin aslında bu olduğunun, eee, ben de farkındayım ama, işte, bazen olumsuz dönüşler olduğu zaman, bu biraz daha beni bu durumun, eee, aşağısına çektiği için, aslında orada biraz daha böyle bir, eee, gözümün korktuğunu, tabiri caizse, görmüştüm ama, eee, aslında yine karşımdaki kişiyle aynı şekilde anlaşabilme konusunda devam etmem için de bunun gerekli olduğunu tekrardan, hani, bu yetiyi tekrardan kazanmam gerektiğinin de farkına vardım. Umarım, eee, bunları denediğimde yine daha iyi olumlu sonuçlar alıp da, eee, bir sonraki görüşmemde de zaten, hani, sana bunu paylaşırım ve, hani, iii, daha iyi veli geliştirme konusunda da aslında çaba sarf etmiş olurum.
Öyle mi? Hı hı. Harika. Bunları duyduğuma ben de çok sevindim. Eee, bence mutlaka ilerlemene devam edeceksin. Her tecrübe seni o dili konuşmaya ve kendini daha yeterli hissetmeye götürecektir. Bunları duyduğuma memnun oldum. Başarılar diliyorum.
Değil mi? Teşekkür ederim, hoşça kal.
Hoşça kal.